Also, ich bin tatsächlich nur bei Prime und, ja, okay, ich habe noch doch, okay, das ist jetzt gelogen, okay. Ich habe noch Crunchy Roll ja abonniert über Prime, ne, genau. Dann ist es ja wieder extra und auch History Channel tatsächlich, weil ich mich dafür auch sehr interessiere.
Mhm. <chuckles> Ah, okay, okay. Ah, okay. Was ist denn überhaupt Crunchy Roll? Was kann man da gucken?
Äh, ah, Crunchy Roll ist da kommen alle Animes, ja, also wenn du 'n Anime Fa Fan bist, und du liest gerne Mangas und schaust gerne Animes aus, äh, Japan, ne, dann bist du da ganz genau richtig, ne? <chuckles> Genau.
Ah, das ist Anime, okay. Mhm. Okay, ah, okay. Ja. Ja, äh, lustig, dass es dafür dann auch extra noch mal so 'ne Streamingplattform gibt, dass es irgendwie so für jeden Geschmack noch mal 'n eigenen kleinen, äh ja, 'ne eigene kleine Plattform gibt.
Mhm. Mhm. Ja, genau. Ja, genau. Ja, das ist ganz praktisch. <laughs> Ja. Mhm.
Mhm. Was ist denn bei zu also zum Beispiel, ähm, bei bei Serien die hat man ja sonst f früher auch häufig eher im Fernsehen geguckt, während 'n Filme hat man sich ja auch gerne mal auf auf DVD oder Blu-ray gekauft, wenn man den richtig gut fand. Das fällt ja beim vielen heute auch weg. Ähm, aber was mich jetzt da noch interessieren würde, ist, grade bei Serien, die man ja jetzt dann auf der Streamingplattform guckt, ähm, was ich jetzt schon von vielen gehört habe, ist, dass sie dadurch auch angefangen haben, die Serien auf Englisch zum Beispiel zu gucken und das halt vorher gar nicht möglich war im im Fernsehen.
Ja, richtig. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Das ist natürlich auch super praktisch, dass man da die Sprachen verändern kann, genau. Um umgekehrt Ja. Also umgekehrt ärgert's mich oft. Äh, da kommt zum Beispiel irgend 'ne Serie, die ich voll gerne schaue, in allen sch anderen Sprachen zuerst raus, ja, also da ist alles dabei, ne, von polnisch, äh, russisch bis zu irgendwas. Nur deutsch fehlt immer, ne, und du denkst immer: „Sag mal, sind die deutschen Synchronsprecher alle krank zurzeit, dass die das nicht schaffen, meine Serie zu übersetzen, ja?“ Also, das ist echt das ist fast pure Folter, weil du siehst, äh, die Serie ist schon da, ne, man könnte sie schon gucken, aber wenn du kein Wort verstehst und du willst ja nicht permanent den Untertitel lesen oder so. Dann wartest du halt noch mal ab. Hm?
Ja. Ist das bei dir auch so 'n so 'n Ding gewesen, was sich da geändert hat? Mhm. Mhm. <laughs> Ja. Ja. Ah, okay. Ja. <laughs> Ja. Ja. Ja. Ja. Ist das jetzt grade bei den ist das jetzt grade bei den bei den Anime-Serien so?
Ja, genau, zum Beispiel, genau. <laughs>
Hm, ja, okay, weil weil sonst habe ich eigentlich immer das Gefühl, dass bei den anderen, äh, Sachen das eigentlich immer so ganz ganz gut mit dabei ist, aber okay, bei de den Sachen fehlt's dann, ja.
<chuckles> Ja, ne, mir ist es die Tage aufgefallen, zum Beispiel jetzt bei „Spy Family“, äh, das ist ja auch so 'n Anime, so 'n Sp Spionagefilm, äh, über Ostdeutschland und Westdeutschland, ne? Und, äh, das ist total wirklich 'ne coole Animeserie. Und egal ob für groß oder klein, ja, ist völlig wurscht, die ist einfach genial. Und, äh, ja, und da kam dann ewig nur eben, wie gesagt, in allen anderen Sprachen und gestern endlich Deutsch, ne, da war Gejubel im Haus. <laughs>
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ah, okay, okay. Da war's endlich so weit. <chuckles> Und, äh, bist du dann auch jemand, die da so bingewatcht, oder lässt du dir da Zeit?